ทีม ทีมของบริษัท พวกศิลปินเอง แล้วก็ทีมขายบริษัทขายตั๋ว เขาก็จะมีมาตรการพวกเรื่องการขายต่ออะค่ะ โดยการ อืม โดยการทำให้มันเป็นกฎที่สามารถ เอ่อ ไม่สามารถขายตั๋วต่อได้ โดยการต้องยืนยันตัวตนเวลาที่ไปรับตั๋วหรือว่าเวลาที่ต้องเข้างานจริงอะค่ะ ต้องยืนยันตัวตนจริง ๆ ว่าคุณเป็นคนกดจริง ๆ อะไรประมาณเนี้ยอะค่ะ ใช่
อืม ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ อืม อืม โอ้ เหมือน เหมือนกับแบบได้ระงับคนที่ กดเพื่อไปทำอย่างอื่นแทนเนาะ แล้วแบบเนี้ยค่ะ ถ้าเกิดว่าเป็น อา อันนี้อยากจะขอคำแนะนำเลย สำหรับคนที่แบบไม่เคยไปคอนเสิร์ตเลยเนี่ย คุณคิดว่าเขาอะควรที่จะเตรียมตัวยังไงเหรอคะ? เพื่อที่จะให้แบบพอเหมาะ แล้วก็จะได้ประสบการณ์ดี ๆ จากการไปคอนเสิร์ตครั้งนั้นน่ะค่ะ?
ค่ะ ได้ ได้ค่ะ อ้อ อา โอเค ก็คือคนที่อยากไปคอนเสิร์ตอยู่แล้ว ใช่ไหม ก็จะ จะรู้อยู่แล้วว่า โอเค ชื่นชอบศิลปินจริง ๆ อา จะ อยากจะไปซัพพอร์ต ก็คืออันดับแรกก็ดู ดูประมาณ งบประมาณของตัวเอง อย่างงี้ดีกว่า ดูงบประมาณว่า เอ่อ บัตรคอนเสิร์ตอะค่ะมันจะมีหลาย Level ระ ระดับ ระดับของราคาเนาะ ถ้าแบบแพงมาก ๆ แพงที่สุด อย่างเงี้ย ก็จะได้อยู่ใกล้สุด ๆ ไปเลยแบบ โอ้โฮ! ติดขอบเวทีเลย อะไรแบบนี้ ซึ่งก็ต้องดูว่างบ
ใช่ อืม อืม อืม ใช่ อืม โอ้ อืม แต่มันก็แลกกับค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะ แบบเนี้ย?
ใช่เลยค่ะ ใช่ ก็ต้องดูว่า เออ งบประมาณเราเนี่ย พอที่จะซัพพอร์ตได้ในระดับราคาไหนเนาะ จริง ๆ เรา จากที่เราผ่านประสบการณ์พวกนี้มาเยอะมาก ๆ เราอยู่แทบจะทุกโซนเลยใน ใน อ เอ่อ ในคอนเสิร์ตอะค่ะ ทั้ง ทั้งหน้าสุด แถวหน้าสุดเลยติดเวที เราก็เคย อยู่กลาง ๆ เราก็เคย อยู่บน
อืม อืม อืม โอ้ อืม แล้ว อืม โอ้ แล้วอยากจะ โอ้ อยากจะ อืม อยากจะรู้เลยว่า อา ในแง่ของคุณที่แบบ เออ อยู่มาทุกโซนแล้วเนี่ย ความแตกต่างมันเยอะไหมคะ แต่ละโซนเนี่ย?
บนสุดเราก็เคย